私ですか？
はい。
そうですね、夢夢や目標目標目標だったら。<laughs>
どうですか？ はい。
そうですね、なんか、あの ちょっと 大した目標はないんですけど。
小さなものでも、ありそうですか？
うーん。<laughs> なんか、らい来月とかあの、南ドイツにいっかげつぐらい行って、ちょっとドイツ語1カ月くらい語学学校で勉強したい。
来月、はい。 はい。 なるほど。